Allora, vabbè, innanzitutto quello che puoi fare è cercare di, uhm, andare a visitare degli establishment, come dire, ben riconosciuti, magari che hanno delle recensioni positive su siti internazionali, quindi con dei clienti magari non locali, perché a volte anche non è neanche una questione di, mhmm, come dire, prodotti di scarsa qualità, ma anche semplicemente delle combinazioni, uhm, di ingredienti che sono meno, mhmm, come dire, uhm, f mhmm a amic amichevoli nei confronti dei degli stomaci occidentali, diciamo, che magari sono un po' meno abituati a una grande concentrazione di spezie, a una gra grande concentrazione di alimenti, uhm, magari diversi da quelli che sono che sono i nostri. Uhm, un'altra cosa che ti posso consigliare di fare è per esempio, uhm, utilizzare delle tecniche di, mhmm, di respirazione, di rilassamento, uhm, non prop non per l'ansia, perché come dicevi non hai non hai non è una questione proprio di ansia, però che ti permettono un pochino di rilassarti di più in quelle 39 ore di volo che ti fai ogni volta, ehm, e e in questo modo magari, uhm, puoi un attimino vivertela meglio, questo tipo di viaggio, riuscire magari a guardare un film, fare una mhmm a magari meglio per viaggi così lunghi addirittura, uhm, fare binge di serie TV, uhm TV, uhm TV, uhm, uhm, che così magari ti ti prendono molto, ti ti tengono lì incollata e il tempo passa, poi ti addormenti, magari riesci anche senza il sonnifero, che comunque è uno è un'opzione, però magari sarebbe meglio o somma un po' un po' un po' forte, a questo punto ti ti spari un litro di laudano. <chuckles> Magari magari puoi chiedere aiuto ai tuoi diciamo agli altri passeggeri che de ti ti ti tirano una capata <chuckles> in testa e ti metto ti mettono KO. <chuckles>
Efficaci forse. Okay. <chuckles> <chuckles> Un po' drastica forse. <chuckles> Ecco, esatto. <chuckles> Guarda, possibile, ma una cosa che io odio durante i voli e che mi ca <chuckles> e che mi capita sempre sono i bambini che urlano, io li ho puntualmente dietro il sedile, una volta gli ho sbraitato in faccia, mi son girata, gliene ho dette di tutti i colori, ho lasciato la madre di sasso, ma poi son stati zitti però.
Sono le capate in testa? <chuckles> Madonna. Guarda, sto immaginando il meme di Obama che dà che dà la medaglia, uhm, perché questo sicuramente è un problema che
<chuckles>
è una circostanza che affligge molte persone sicuramente, sicuramente, no, che ovviamente non è colpa dei dei bambini, ma è colpa della maleducazione dei genitori. Non so se ne convieni, ecco.
Che affligge molte persone.

Ciao, guarda, oggi ho proprio bisogno di qualche tuo consiglio e forse anche un po' di conforto, se così vogliam dire, perché durante l'ultimo viaggio me ne son successe un po' di tutti i colori e onestamente, visto che, ehm, ad aprile circa devo affrontare un altro viaggio comunque abbastanza lungo, di fare 3 settimane in Thailandia, sono un po', uhm, timorosa <chuckles> de dell'avvenire. Ehm, diciamo che forse, uhm, ti devo raccontare un po' com'è andato il viaggio precedente per farti capire un po' le dinamiche. Diciamo che le cose peggiori che son capitate son state, vabbè, quella che, ehm, a mio padre han perso la valigia una volta arrivati in Africa, quindi vabbè, quella è è una cosa a parte, va bene. Poi, ehm, è successo sempre il problema del di un volo, cioè che al ritorno, uhm, ci hanno camb abbiam perso la coincidenza e quindi, ehm, c'hanno dovuto dirottare un po' in un altro n altro aeroporto, abbiamo fatto delle attese infinite, ore e ore, cioè nello scalo è stato veramente un trauma. Ehm, 8 ore di scalo veramente, non le auguro a nessuno perché sono veramente pesanti. Ehm, poi un po' di imprevisti in generale con la guida del safari vabbè, adesso in Thailandia non faremo un safari, però, ehm, un po' di dinamiche. Esatto, esatto, sì, sì, g della giungla comunque ci sono delle cose anche là che non potre potrebbero andare storte. Eh, esatto, esatto, <chuckles> conosciutissimi. E in più anche, o mhmm, in tutti questi viaggi un po' particolari, non dico nei paesi del terzo mondo, però dai, quasi, ehm, ho sempre avuto delle, ehm, intossicazioni alimentari, cioè nonostante magari prendessi dei fermenti lattici, ho avuto de cose proprio pesanti che mi hanno distrutto, quindi sono un po' prevenuta. <chuckles>
Mh-mh. Certo, certo. Uh Signor! Certo. Però beh, comunque è un paese ricco di di zone naturali. I famosi leoni della Thailandia. Conosciuti? <chuckles> <chuckles> No, mi dispiace, mi dispiace sentirlo giustamente. O
Sono un po' prevenuta, diciamo così.